Anlıyorum, yani, aslında anlattığın kadarıyla bir odak problemi yaşıyorsun, eee, yani, ımm, <exhales> şöyle bir şey de olabilir. Bir işi yaparken, ya aklına bir sonraki yapacağın şey takılıyor ya da bir işi yaparken o yaptığın işten sıkılma durumu oluşuyor olabilir ve o yüzden diğer şeye atlıyor olabilirsin. Emm, <smacks lips> peki, eee, bu durumu çözmek için hiçbir adımda bulundun mu? Başarılı ya da başarısız, eee, çözüm önerilerin oldu mu kendi kendine?
Evet. Hı hı. Yani, açıkçası bu durumu çözmek için, eee, hiçbir girişimim olmadı. Eee, ama, eee, bunu yani sadece, eee, şu an, eee, şey aşamasındayım galiba bunun farkında, eee, olma aşamasındayım ama, eee, bir adım attığımı düşünüyorum e
Anlıyorum.